Да, ты знаешь, а, э, я не знаю, можно ли это назвать сувениром, но у моей бабушки есть такая большая шкатулка, а, ну, прям большая, сантиметров 30 вот в длину, и она такая крупная. Да, сейф такой целый, точно, да. И этот шкатулка, и я там помню, ам, я туда заглядываю, а там вот эти старые деньги какие-то, купоны там.
Мгм. О! Так. Неплохой сейф, однако. <laughs> А, она так собирала всё это? Ничего себе, класс. Ностальгия прям. <laughs>
Да, то есть, это какие-то деньги, которые, да, которые в свое время, когда произошел обмен, ну, конвертация вот валюты, другая началась, да, то есть, эти деньги не успели сдать. И там была еще, э, книжка сберегательная. И для меня это было как для ребенка, это был какой-то 95, наверно, 6 год. И я так смотрю на это и такой: "Что это такое?" То есть, это деньги какие-то, но я их не узнаю, потому что у моей мамы сейчас другие деньги в кошельке.
Да. Окей. Мгм. Было дело. Мгм. М. Из какого мира эти деньги? Что это такое? <laughs> Да. Да.
Да, из какой жизни эти деньги? Вообще, да-да-да. И я так рассматривала эти деньги, мне так было интересно. Я помню, у бабушки спросила: "А что это за деньги? Что это такое?" Она говорит: "Ну вот были раньше такие деньги до твоего рождения. Эм, там мы были другая одна большая страна и у нас были такие деньги". Да, это было очень круто. М, и
Мгм. Мгм. Слушай, ну ну класс, конечно, да.
и кстати, в той же шкатулке я обнаружила брошки красивые. Тоже эти брошки никто никогда не носил вообще.
Ага. О! Ну что ещё девушке нужно? Конечно. Ничего себе. Это такое тоже неприкасаемое, да? <laughs>
Представляе Да! Я не понимаю, что это за и неприкасаемость в нашей семье. Почему это нельзя носить и использовать? А, вот это знаешь, жалко, обидно, или это не к месту, или еще что-то. Но я точно помню, что я
М. Черная магия, короче, всё. Это вас просто всех защищали. Это это всё использовалось для специальных вот таких вот вещей. 100 % было проклято где-то там, посвенчено в церкви и нельзя было, всё. Неверующим не трогать. <laughs>
<laughs> Не знаю, может быть. Не знаю, может быть. А ты знаешь, что моя бабушка недавно нашла на м Как это называется? Эм, н на крыше дома. Как это называется? Это не сарай а
М. Э, а на мансарде, на чердаке что-то нашла?
Чердак, спасибо чердак, забыла слово. Да, на чердаке моя бабуля нашла буквально в прошлом году, а, к а, а, куплено было в 90 году коляска для меня. То есть, я б еще мама была беременна мной и бабуля купила коляску, чтобы меня там маленькую катать. Но почему-то эта коляска не пригодилась. Я не знаю почему.
Так. О. Так. Видимо ты была очень б была шустрая и сразу начала бегать, сказала: "Не я с хочу свой Мерседес не нужны мне ваши коляски". <laughs>
Наверно. Кстати, ты а как ты угадал, что я сказала именно про Мерседес? А я буквально сказала про Мерседес.